Instagram itu kan sebenarnya fitur-fitur di yang ada sekarang itu kan sebenarnya dia inspirasinya dari TikTok kan, kayak dia buat Reels, itu kan TikTok duluan tuh kan yang buat, eee, video apa sih TikTok kan memang aplikasinya untuk video gitu kan. Jadi Instagram nge-copy, terus TikTok juga nge-copy kayak ada story juga di TikTok kan. Terus awalnya kan TikTok gak bisa DM-an terus tiba-tiba ada DM gitu loh, Kak. Nah, paling sekarang itu yang membedakan antara mereka berdua adalah di mana kalo TikTok kan ada TikTok Shop tuh, kita bisa belanjakan di situ kan. Bisa belanja segala macem dan sedangkan di Instagram gak ada kan.
Oh, iya sih. Oke, tapi kalau misalnya Kakak nge-scroll tiap hari itu banyakan mana, Kak, nge-scroll yang di TikTok atau Instagram, Kak?
Setahu aku sekarang tuh belum ada.